Ma guarda a me piacciono le cose autentiche in realtà, quindi, ehm, mi piace il fatto di c ehm, condividere, ehm, non so, ehm, delle gaffe <chuckles> anche che che che faccio; quindi è un po' come magari, hai presente nei film degli anni 2000 dove, ehm, n n nei film anche divertenti dove, non so, ehm, mi vengono in mente quelli con Jackie Chan, Rush Hour, queste cose qui, dove alla fine del film c'erano poi bloopers, quelli che chiamano i bloopers, dove ci sono le scene tipo, ehm, di, ehm, stunt, acrobazie che sono venute male e poi si si ride no alla fine. Ecco
Mh. Ah bellissimo. Mh. Tipo? Ah. Sì, sì, sì. Ah. È vero, sì.
ecco, uhm, a me piace condividere a anche, ovviamente non sempre, però anche, ehm, queste cose in cui o io faccio un po', uhm uhm, come dire, uhm, l lo stupido, no, nel senso cioè mi mi ricordo u una volta ho tirato fuori il flauto
Eh dai, fammi un esempio, sì?
Ecco, una volta ho fatto un reel, ehm, un paio di anni fa, dove ho tirato fuori i il flauto, che ho un flauto che, ehm, forse è lo strumento che meno mi piace in assoluto e, ehm, dove imitavo il suono dell'ambulanza, no, e avevo scritto tipo una una roba del tipo, uhm
Sì.
"come ehm, come mi sento co dopo 4 ore che, uhm, suono", no. E esatto, che lavoro. E quindi io che imito col flauto il il suono del de dell'ambulanza e poi cioè proprio una una cosa comica sì. Sì eh. Sì, sì esatto.
<chuckles> Di lavoro, sì. Va bene, questo è carino, è un'idea comica, carina, una piccola gag.
Esatto, tipo la gag. Poi, uhm, come dicevo ci sono magari <smacks lips> uhm, posto anche dei uhm, a a me piace anche interpretare dei pezzi di di di musica classica o o comunque di riproporre dei pezzi che, uhm, anche moderni, contemporanei che che ascolto, e quindi faccio vedere che, ehm, non al primo tentativo mi viene "perfetto", tra virgolette, ma dopo il decimo, il ventesimo, no; e quindi somma e
Mh-mh. Giusto. E magari dici: "Okay dai, rifacciamola". <chuckles>
E esatto, esatto, che ci vuole molta pazienza, che, ehm, quello che vede la gente, come "successo", tra virgolette, è solo la fine, non il percorso; però la parte migliore è il percorso proprio, no?
Giusto. No, giustissimo, anche perché, mhmm, basta insomma queste storie di, ehm, di s di di s successo, ehm, ottenuto facendo niente, facendo il minimo, i soldi facili, no, son tutti stereotipi che, oltre a essere sbagliati, ma poi dopo un po' stufano anche. Ehm, il successo è qualcosa che giustamente è sudato e meritato.
Esatto. Sì. Mh-mh.